Ayun, salamat do'n sa magandang tanong na 'yon. Kung ako ang tatanungin, ah, mas pipiliin ko yung pakikinig ng musika kumpara sa pagbabasa ng libro, 'di ba? Kasi 'pag oo 'pag nagbabasa kasi ako ng libro parang mas inaantok ako, hindi ko naiintindihan yung binabasa ko, 'di ba? At saka parang mas nakaka-relax ako 'pag, ah, nakikinig ako ng musika. Ikaw ba, ano bang mas pipiliin mo?
Oo, walang anuman. Ah, ako din, ako din. Tama, tama, tama. Tama, tama, tama. Eh, sa'kin, ah, siyempre mas na mas nakaka-relax talaga ang pakikinig ng musika kaysa pagbasa.
Mm. Mm. Oo nga, mm.
Hindi naman sa ayaw kong na magbasa, may mga pagkakataon din na gusto ko 'yon lalo na kapag nasa mood ako at tahimik ang paligid, 'di ba? Tsaka sa'kin nga lang, ah, mas flexible ang musika kasi pwede kang makinig habang gumagawa ka ng ibang bagay, 'di ba? 'Pag ikaw ay
Mm. Oo nga, depende sa mood. Tama, mm. Oo nga. Oo. At saka 'di ba yung parang ano, 'pag nakikinig ka ng musika habang gumagawa ng mga gawaing-bahay parang mas ma-ener mas ma-energy ka, 'di ba? <chuckles>
Oo, tama, tama. Nagaganahan ka magtrabaho, 'di ba?
Parang mas sumi oo, ayun, ayun. Mas mas nagaganahan ka, 'di ba?
Kung habang nahuhugas ka, kung naubos na yung huhugasan mo, tapos maganda pa yung music kung pwede pa lang isama yung sa kabit-bahay is isa isali mo na, 'di ba?
Mm. Oo. Tama. Oo. Yung mga pinapatugtog mo ba yung mga nasa 90s, 70s, yung mga gano'n? Yung sa mga air supply? Mm. Oo.
Oo, may may may playlist ako na gano'n. May playlist din na mga bago. <clears throat> May playlist din na makaluma, gano'n.
Oh, ah, ayun. Oo. Kasi sa'min dito sa mm.
Tsaka depende lang sa gusto kong pakinggan.
Dito kasi sa bahay namin, parang yung mga sa 70s pa yung mga air supply, mga gano'n, 'di ba? 'Pag naglilinis ka ng bahay, mga gano'n.
Oo. Mm, mm.

Oo nahahasa 'yong ating kaalaman.
Para siyang Oo, parang ehersisyo sa sa ating isip, 'di ba?
Ah. Oo, ano ba, may ano
'Diba sabi mo kanina, pinapaandar niya yo ang ating imagination. 'Di ba, pinapalawak ang ating bokabularyo at tinutulungan kang mas maging malalim mag-isip kasi kapag 'di ba?
Imahinasyon, oo, oo. Tama. Do'n sa tama ka. Tama, tama. Ikaw ba, may mga nabasa ka na bang libro na gusto mo? O hindi mo sila natatapos dahil inaantok ka? <laughs> Parehas tayo, mm.
Hindi ko natatapos. 'Di ko natapos, pero 'pag nagbabasa ako ng libro, hindi ako na basa ng mga istorya, ah, ma ng mga fiction, ng mga, parang, ano, nobela, ganoon, ganiyan.
Mm. Ano ba oo, ano ba mga gusto mong ano, binabasa?
Excuse me. Mga self-improvement na mga libro, 'yon.
Ah, tama, tama. Tama nga naman, 'yong mga may, ah, ano ba 'yon, may mga aral.
Oo. May mapulot kang aral talaga. Oo, kasi kung mag maglalaan man lang lang ako ng oras
Oo.
buti pa doon sa may aral din naman, 'di ba? <sneezes>
'Yong may mga aral na. Oo nga, 'yong iba kasi puro love story na lang, no? 'Yong mga kinikilig na lang, 'di ba, mga
Oo nga, eh. Oo nga, eh, para sa akin walang saysay 'yan, walang sense. Para sa akin, ah.
Mm, ah, matanong kita, 'yong ano, 'yong Bibliya, nabasa mo na ba 'yon?
Hindi ko na-e-enjoy.